なんか自分もこう、昔からの癖で、すごい作業中に注意散漫になりやすくてですね、ながはい、結構集中じ集中できるのがほんと30分とか20分とか限界なんですけど、なんかどういった、なんだろうな、方法とかルーティンとかってあるのかなって、結構相談したかったんですよ。
はい。 あ、そうなんですか。 ああ。 はい、そうなんですか。それで、そのそれについて、僕がこうアドバイスとかこう、話に聞けばいいとかってあったりしますか？
ああ、そうですね。例えばそのオフィスにいる時 でも、結構なかなか何て言うんですかね、集中できないというか、なんかじっとしてられないみたいなとこだったりするんですね。
ああ、そうなんですか。
はい。なんかこういったことってなんか、あられたりしました？
いや、ちょっとそうですね。ちょっとまあ、僕はあの、フリーランスでリモートで。あ ええ、いや、ちょっとそあの、そういうことは、あの、ちょっとお話しできないんですけども。あの、そうですね。あの、ええ、アドバイスをした方がいいかとか、あの、お話を聞けばいいとかってありますか？
はいはいはいはい。 あ、そうですね。なんかどっちかって聞いていただいた方が嬉しくて。
はい、えっと
はい、そうですね。 ですね。なんか、そういった意味で言うと、ま、結構なんて言うんですかね、
そう。
僕も昔からというか20何年以上こんな感じだったりするので。
ああ。
はい。 いや、結構なんか、もう我ながらしんどいなっていう感覚は正直あります。
いや、それは確かにしんどいですね。
いや、そうなんですよ。ま、あとそうですかねえ。あと、ま、それこそ受験勉強の時とか。
はい。
その勉強時間を稼ぐというか、ずっと机に向き合っとかなきゃいけないじゃないですか？
あ、そうですねえ。
結構、ま、受験生の方だと13時間勉強するとか。
ああ、結構されてたんですか？
そうですね。いや、それがですね、全く僕集中できてなくて。
ああ。
あの、本当に、ま、めちゃくちゃ頑張れて4時間ぐらい。
ああ、まあでも、そうですね。まあそう、まあ結構、集中力がこう、続かないってなるっていう話だと結構厳しいところもあるんだなかなと思ったんですけど、結構その20分30分集中できるっていうのはその休憩を挟んだらそれができるって感じですか？
はいはいはい。 あ、おっしゃる通りでして、なんか4時間まるまるやるというよりかは、ま、1時間やって、ま、10分、20分休憩とか。う。
あ、1時間はされるんですね。というのはその、例えばその、ポモドール法っていうのがありまして、ちょっとこう25分で、とか30分とかでこう、あの休憩を挟むっていう、まさにあの、ご自身のその集中能力にこう合ったやり方なのかなというふうに思ったんですけども、そのあたりどうでしょう？
あ、もうそうすね。 はいはいはいはい。 あ、そんなんあるんですね。
はい。なのでちょっともし、ほんとに集中は続く時だけあの、ほんとに続きぐっとやって、そこで休憩を挟んで集中力を取り戻すっていうやり方、あるみたいなんですよ。
ええ。 はいはい。なんか結構みんな何て言うんですかね、ずっとやりっぱなしって言ったらいいんですかね、だから1時間、2時間とかじゃなくて、もうさんじかん、4時間机に向かい向き合いっぱなしで、結構それが正義みたいなあの、感覚だったんですけど
はい。 <laughs> ああ、まあ、確かに周りがそうだとそういうふうにちょっとこうついて、なあの、自分もそうしなきゃっていうふうに、プレッシャーを感じるとこも、ああるかもしれないですけど、こうやっぱりその、や集中力っていうのはこう、ま、受験でもまあ、いむ今されてるあの、仕事でもああの大事になってくると思うので
はい。 はいはいはい。
あの、そういった意味ではこう、休憩をこまめに挟むっていうのは、ご自身に合った合っている可能性があるんではないかなというふうに思いました。
ああ、なるほど。なんか、そ結構固定概念で、ま、さっきお話ししたようにずっと、む机に向き合い続かなくちゃいけないっていう、なが、やったりしたので、なんかそれが許されたってのがまず大きいですね。
ああ。 はい。 いや、そうですね、ちょっともうあまり、あの、そうですね、いろんな方法を試していただけたらなというふうに思います。
はいはいはいはい。
えっと、ほかにそうですね、こうあの、普段こうまあ、4時間が勉強だと4時間が限界だったというふうにおっしゃってたと思うんですけども、あの、仕事だとこう、何時間が限界とかってあったりしますか？
はい。 あ、そうですね。仕事だとなんか、本当にその締め切りが差し迫ってるとか、例えば、もう提案資料の提出期限が、もうあと5時間後とかっていう、めちゃくちゃ切羽詰まってるタイミングだと
ああ。 ああ、切羽詰まってるタイミングで、はい。
もうそれはもう、集中せざるを得ないというか、もうかなりはい。
せざる得ないですね。せそれはその、つまりあの、締め切りがあったらこう集中できるというタイプっていうことでしょうか？
あ、そうなんですよ。
あ、なるほど。となると、結構そのタスクをこう分割して、こうあのそれぞれにこう締め切りを自分で設定するという方法もあるかもしれないと思ったんですけど、そのあたりどうでしょうか。
はいはい。あ、なるほど、もう、それで言うと結構それやったことなかったというか、発想がなかったりしたんで。
ああ。はい。
なるほどなるほど。
ぜひ試していただけたらなというふうに思います。
あ、よかったです、本当に。ん、ま、あとそうですね、ま、あんまり体に良くないのかもしれないんですけど、ま、結構このカフェインを摂取、多めに摂取することで、集中力を維持するみたいなことはずっとやっててですね。
はい。 ああ。 え、そのカフェインって、あの結構あの、お夜遅くまで飲まれるタイプですか？
あ、本当で、ま、めちゃくちゃその深夜にまで作業が及ぶ場合は、ま、カフェイン入れることもありますけど、やっぱ基本やっぱりそのカフェインって、あの、夕方以降に飲むと眠りがとても浅くなってしまうじゃないですか。
はい。 ああ、そうですよね、はい。
ていうのがあるので、ま、夕方16:00以降はもうできるだけもうもうできるだけって、もう、絶対飲まないようにしている。
あ、それはすごい。あの、ちょあのカフェインとのいい付き合い方だなというふうに思いました。そうですね。となると、あの、結構あの、ま、集中、ま、締め切りがあると集中しやすいとおっしゃってたと思うんですけども、結構その、ま、20分30分で集中が切れた時ってこう何をしがちだとかってあったりしますか？
あ、ほんとですか？ はいはい。 あ、逆にそれこそなんか散歩してしまうであったりとか、あの、オオフィスだと、ま、そのコーヒーメーカーとかジュースメーカーとかって置いてるじゃないですか。なんかああいうところにちょっとなんか、あの、別に用はないのに行ってしまうであったりとか。
ああ。 はい。 ああ、でも結構、休憩の挟み方としてはそんな、結構いい方法のようにあの、聞いていて印象を受けたんですけども、そうですね、あの、結構あの、ま、座り仕事ですか？
あ、そうなんですね。 あ、もうずっと、はい、デスクで、はい、座ってますね。
となると、やっぱりその、あの、長時間あの、座ってると、あんまやはりあの、体にも良くないので、こうあの、20分、30分とかでこう、あの、1回立ち上がってコーヒーとか入れたりっていうのは結構、あの、体にも負担かからないし、その結構ちょうどいい休憩のタイム感覚なのかなというふうに思ったんですが、そのあたりどうでしょうか？
はいはいはいはい。 あ、そうだったんです。だからそれで言うと散歩どころじゃなくて、結構、非常階段とかってあるじゃないですか、オフィスに。だからあれで、もうどうしてもはい、アイディアが行き詰まったりとか、もうちょっと作業に集中できないってなった時は、ま、あそこもう上がったり下ったりしたりとか
はい。 ああ、なるほど。 あ、いいんじゃないですか？その、いさいちゃんと理由があるわけですね、あの、いいあの、アイディアが出てこないからっていう、あ
あ、そうですそうです。
となると、確かにあの、う歩くと、あの、アイディアが出てきやすいというふうによく言いますし、そうなると結構、あの、ちゃんと、あの、それもちゃんと、あの、作業の中のひとつとして、あの、結構集中されてるように感じましたね。そういうような印象を受けました。
ああ、なるほど。なんか結構自分だけがこう、まあ、ちょ若干そのサボってる気分になってしまう。で、結構その罪悪感でさらにその注意散漫が起きてしまうじゃないですけど、自分で自分で自分の首を絞めてるっていう感覚は正直ありましたね。
はい。 ああ。 ああ、ま、確かにちょっと、まず、ま、ちょっとあの、これはあの、ちょっとサボってるって感覚は確かにちょっとなんとなくわかるかもしれないですね。ただ、あの、ちゃんとあの、もうあの、集中力を上げるとかも結構あの、うん体の運動とかっていうふうにはちゃんとあの、生産性につながりそうなことをあの、ご自身でされてるような印象を受けたので、その辺りはもうすでにあの、結構認めても結構いいんじゃないかなというような印象を受けました。
はいはいはい。 はい。 あ、じゃ、結構あれですかね、お話聞いていたところなんですけど。割とその、ま、本能的というか、ま、割と本能的にやったりとか、自分の身体の、ま、特徴っていうんですかね、考えると、結構合理的な行動であったりとか、その発散の仕方はできていたっていう感じなんですかね？
はい。 はい。 いや、その、自分の知っている何て言うんでしょう、ここういう休憩法をするといいっていうものの中にこう散歩だとか、こう、たよあの2、30分で立ち上がるとかっていうのがああったので、もうてっきりその、もうそれをこう意識的に取り入れてらっしゃったのかという風に思ったんですけども、それを無意識できているっていうのはかなりすごいことだなというふうに思いました。
あ、そうなんですね。 あ、なるほどなるほど。なるほどですね。ま、あと結構、ま、用がなくてもそのトイレまで歩いて行っちゃうとかっていうのはまさにそうなんですかね。
えっと ああ、ま、そうですね。ま、トイレ、ま、あの、それであの、そこで目を閉じたりとかってされたりしますか？
いや、なんかそこまではしないかな、どっちかっていうと、そうですね。
ああ、となると、ま、ちょっと疲れですかね。
多分そうですね。ちょっとそれはあるかなと思ってます。
なるほど。そしたらそのちょっとあの方法の一つとしてあの提案したいのが、その、ま、ちょっとあの疲れを溜めすぎないようにゆうする方法の一つとしてま、多分その結構あのなんでしょうね、疲れの原因って結構あの雑音とかって、意外と疲れの原因になってる人もいるんですよ。なので、ちょっとこうノイズキャンセリングの、あのイヤホンあるいはヘッドフォンをしたりして、こう雑音をシャットアウトしたり、あるいはその体的な負担をさ下げるためにこうブルーライトカットの眼鏡をかけてみて、目の負担を下げてみるっていう風に、体的な部分からこう疲れを減らすってアプローチもあると思うんですが、そのあたりどうでしょうか？
あ、はい。 あ、はいはいはいはい。あ、そうなんですね。 ふんふんふんふん。 <swallows> あ、そうなんなんか、それで言うとほんとにまだまあ、あの、五感って言ったらいいんですかね、視覚と聴覚っていうところのアプローチってのは全く発想になかったので、あ、なんか全然試す試してみたいなってめちゃめちゃくちゃ思いました。
はい。 はい、えっと、そうですね。ぜひ参考になったなら幸いです。えっと他にもその、あの、まあ休憩も結構あの、ま、すでに効率的にされているような印象を受けたんですけども、その他にこう、あの、できできそうなこととしてこうあの、ゆあの、息をすゆっくり吸って長く吐くっていう方法があるんですね。
いや、ほんとに良かったんですけど... はい。 はい。 あ、腹式呼吸的なものですかね。
まあ、腹式呼吸なのかちょっとあの詳しくはないんですけども、ちょっと4秒吸って6秒吐くといいらしいっていう話を聞いたことがあります。
はいはいはいはい。 ああ、そんなルーティンというか、し方法があるんですね。
はい。なので、ちょっとそういっとくったところからこう疲れを減らしていって、で、そしたらあの自然と集中できるようになるんじゃないかなという風な風に思ったんですが、そのあたりどうでしょうか？
ふんふんふん。 あ、もう本当に逆にあれですね、あの集中してるだったりとか、作業中って結構なんか呼吸が浅くなってしまう癖がありありまして。
ああ、はい。
あとはむ無意識におそらく呼吸をちょっと止めてしまってるんじゃないかなっていう感覚も正直ありますね。
ああ、なるほど。ということでまぜひそこからあの取り組めていただけたらなという風に思うんですけども、その他にもちょっとそうですね。先ほどの、ま、カフェインは午後4:00までっていう風におっしゃってたと思うんですけども、あのまあ結構、そうですね、カフェま、カフェインだけでなく、その水分補給もこまめに取れてるかとかってありますか？
はいはいはい。 あ、もうそれで言うとこのカフェインというか、コーヒーだけずっと取っていて、いわゆる水とかっていうのを取ってないんですよ。
ああ。 あ、それ結構もしかしたらデカいんじゃないかなという風なちょっと仮説が思い浮かんだんですけど、というのはその結構水分補給をこまめにできてるかどうかって疲労に結構直結するらしくってなのでちょっとあの、ま、かま、コーヒー以外にもこう水をこう定期的にこう、もう、こまめに摂取することで、もしかしたら意外とこう疲れが減ってくるんじゃないかなという風ないう風に思ったので、まあ是非その辺りからちょっと試してみてもいいんじゃないかなという風に思いました。
ああ、なるほど。 はいはいはい。 いや、正直それ結構あれですね。燈台下暗しじゃないですけど、ほんとに一日中朝からコーヒー飲んで、ま、それこそコーヒー4杯、5杯とか普通に飲んでしまうんですよ。
はい。 あ。 ああ、4杯、5杯はちょっと、そうですね、ちょっとまあまあ、ちょっとてまあ最適な量は若干超えてるんじゃないかなというような、まあはい。なのでまあそうですね。ちょっとずつこう水に水もちょっと取り入れつつ、こう喉喉の渇きは、そうですね、水でなるべくすあの、乾か乾きを潤すようにして、で、あの今後とも結構あの疲れともいい付き合いをできるようになっていけば、あの、集中も維持できるようになるっていくんじゃないかなというふうに思うので、是非参考になったなら幸いです。
あ、ややっぱ多すぎますか？ なるほどなるほど。 う。 あ、はいはいはいはい。 ふんふん。 なるほど。いや、よかったとんですよ。うん、とですね、自分が思いすあんか、あの、タバコと言いますか、喫煙はやってなかったりするので、結構運動でやったりとか、さっきの水分摂取？あとは、ま、そうですね、呼吸法って言ったらいいんですかね、さっきお教えていただいた
はい。 はい。 あ、そうですね。
ところをちょっとなんか重点的にやるじゃないですけど、結構なんか本当にまだ自分がやったことないこことだらけなんで、なんかちょっと明日の出社日にでもですね、ぜひやってみたいなっていう気持ちがすごい今も高まってます。
はい。 あ、良かったです。ぜひ参考なったのは幸いです。
いや、良かったです、本当に。いや、なんかあれですね、ほんとにまだまだ自分の能力を上げれそうな、いや、気がしてます、今は。
あ、良かったです。いや、本日ありがとうございました。
はい。 ありがとうございました。